ได้เลยค่ะ วันนี้นะคะ ทางเราน่ะค่ะ อยากจะชวนคุณมาพูดคุย แล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันน่ะค่ะ ในเรื่องของที่พัก หรือว่าบริการตรงนี้น่ะค่ะ คุณเคยมีครั้งไหนไหมคะที่เจอปัญหา ไม่ว่าจะเป็นที่พัก หรือว่าในส่วนของบริการตรงเนี้ยน่ะค่ะ ที่ไม่ได้เป็นไปตามคาดหวังน่ะค่ะ?
ค่ะ เคยค่ะ คือแต่ว่ามันนานมากแล้วเนาะ คือเคยไปตอนเด็ก ๆ แล้วก็ไปเที่ยวกับครอบครัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ได้ไปพัก เอ่อ ที่พักหนึ่ง โรงแรมหนึ่ง อะไรอย่างงี้ ทางฝั่ง ไม่บอกแล้วกันว่าทางฝั่งไหน แต่ว่าพอเข้าไป อะไรแบบเนี้ย เอ่อ พวก
อืม ได้เลยค่ะ ได้